Je voulais te parler d'un truc parce que j'avoue que ça me stresse un peu. Heu, en fait, heu, je crée des jeux grandeur nature, mmh, je crée des jeux qui peuvent prendre plein de formes différentes, ça va pouvoir être, heu, un jeu de société, heu, comme par exemple le Cluedo, heu, grandeur nature, ça pourrait être une murder party, une zombie party, enfin voilà, i ouais, j'ai déjà fait plein de plein de choses différentes et j'avoue qu'à chaque fois j'ai le même problème, heu et ça m'a même fait abandonner certains de mes projets, heu, j'ai peur que ce soit jamais assez bien
Mmh mh. D'accord, ouais. C'est super. Mmh, d'accord, ouais.
et mmh, je commence, je suis plein d'enthousiasme, heu, les idées fusent, heu, j'arrive à trouver les trames, hem, plutôt facilement, de fixer des règles, faire des personnages, tout ça, tout ça, hem, sauf qu'au fil du temps, au au plus j'avance, au plus je me dis: «Oh,, <blows air> non c'est vrai que ça a pas l'air, heu, finalement si bien que ça». Ou là je me dis, heu- parce que c'est purement à but, hem, de faire jouer mes copains, heu, c'est pas du tout commercial heu, voilà il y a aucune, heu, il y a aucun enjeu en tout cas de d'argent, c'est vraiment pour se marrer, heu, avec mes copains- et je me dis: «Ah non, ça va pas suffisamment bien les faire marrer, heu, oh là c'est pas terrible, ça va être un peu lourd, heu» et j'avoue que, <blows air> bah voilà, f souvent j'ai abandonné des choses qui peut-être, heu, auraient été bien mais comme je veux trop bien faire et je veux trop que ça soit le jeu parfait et qu'on qu'on passe une heure non-stop à se rouler par terre de rire, hem, ça me ça me bloque un petit peu dans mes dans mes idées.
OK. Mmh mh. Mmh d'accord, oui j'entends j'entends ce que tu dis, hein. C'est pas c'est pas évident justement d'avoir ce perfectionnisme, heu, finalement qui peut, heu, tout à fait, heu, bah, servir au final tes objectifs parce que c'est toujours bien, hein, de vouloir, heu, de vouloir, heu, faire au mieux, heu, d'essayer d'optimiser un petit peu, heu, un petit peu ce qu'on fait, de mettre de la passion et et beaucoup d'investissement. En tout cas, c'est ce qui se dégage aussi de de ce que tu partages. Donc déjà, bravo à toi, hein. C'est plutôt, heu, quelque chose de de très positif et et je suis sûre que ces ces soirées, ces murder party et et ces grandeurs nature, heu, ça doit être une une super expérience. Est-ce que, heu, tu as déjà eu des retours peut-être de la part de tes amis, heu? Généralement, c'est des événements quand même qui sont plutôt, heu, du coup des loisirs. Heu, c'est pas une activité professionnelle, c'est ce que tu disais aussi. Est-ce que, heu, eux de leur côté, j'imagine qu'ils qu'ils tarissent pas d'éloges, heu, qu'ils doivent trouver ça super, tu as des retours quand même, heu, constructifs?
Ouais. Ça. <chuckles> Mouais. Ouais. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois que, heu, je finis un jeu, heu, tout le monde me dit: «Oh là là, mais tu es tu es une grande malade, comment tu fais pour trouver toutes ces idées? C'était super!» ça a d'ailleurs donné lieu à des à des anecdotes, heu, dont on parle encore, heu, hem. Mais j'avoue que, c'est mes amis et je ils savent que j'y passe beaucoup, beaucoup de temps. Heu, parce que c'est vraiment des projets, heu, on est pas juste, heu, 4, heu, 4 personnes, heu, en coin autour d'une table, heu, à déplacer des pions sur un plateau, hein. Pas du tout c'est vraiment quelque chose qui me prend des mois et des mois de travail. Hem, donc ils savent que j'y passe un temps infini, et je me dis que peut-être ils osent pas trop non plus, heu, me donner des défauts parce qu'ils auraient peut-être peur de me vexer ou ou ou que justement, heu, ça me fasse ne plus en faire peut-être. Donc, heu, je suis pas sûre qu'ils soient très objectifs et j'arrive pas à mmh, à trouver une façon aussi d'avoir un retour concret de ça c'était bien ça c'était pas bien, heu, ça c'est à améliorer, heu. Quand je les écoute tout est bien, heu, alors bon en toute humilité, heu, peut-être effectivement que j'ai un talent spécial pour faire ça, mais forcément il y a toujours, hem, des choses qui vont pas ou des petites choses qui peuvent être améliorées et j'avoue que jamais j'ai entendu, heu, heu, de critiques, heu, qui me permettraient de de lever un petit peu ce problème du perfectionnisme.
Mmh. D'accord. Mmh. D'accord, ouais, donc dans ce que tu dis, j'entends j'entends plusieurs choses. Heu, donc déjà, c'est c'est pas forcément quelque chose qui relève de la peur du jugement, hein, puisqu'en l'occurrence tes amis ont l'air d'être plutôt bienveillants. Heu, j'ai l'impression aussi, en t'écoutant, que c'est pas forcément, heu, que tu fais pas confiance dans leur jugement ou que tu vas penser qu'ils sont heu, sympathiques parce que c'est toi. Heu, je pense aussi qu'il y a une forme de heu, en tout cas que tu aimerais bien, voilà, que que ces jeux, que tout cet investissement, un petit peu, que tu peux mettre aussi à les réaliser, ce soit reconnu, peut-être, par des gens qui partagent aussi, un petit peu, cette, heu, cette passion et puis ce goût aussi de de la perfection que que tu as. Et, peut-être, à ce moment-là, tu penses que l'opinion de tes amis, elle va être, peut-être, pas suffisamment adaptée dans le sens où, voilà, ils participent, peut-être, avec plaisir, mais c'est pas forcément des experts, heu, aussi dans ce domaine-là. Alors est-ce que, heu, peut-être, tu as pensé aussi à à partager, heu, cette passion-là, peut-être sur des forums? Heu, je sais pas s'il y a des groupes en ligne, peut-être sur les réseaux hein, ça peut être Discord, même Facebook. Est-ce que tu as déjà pensé à partager, heu, ton travail?
Oui c'est vrai. Ouais. Mmh. Mmh. C'est oui. C'est vrai que tu as vu juste. Heu, j'avais pas réfléchi à ça comme ça. Mais, heu, en fait, heu, je me dis que, hem, alors c'est pas que j'accorde pas du tout d'importance à leurs opinions, c'est absolument pas ça. Parce que, bien sûr, je suis toujours contente, heu, quand on me donne un retour. Mais c'est vrai que c'est tellement de travail et c'est tellement un exercice particulier que, je me dis aussi que, même s'ils me donnaient une critique, heu parce que je le vois quand je demande des coups de main à m à des gens qui ne jouent pas, hem, ils sont complètement à côté de la plaque enfin on on n'est vraiment pas sur les mêmes niveaux de de de de de créativité et de et et et d'implication dans le jeu. Hem, donc c'est vrai que j'accorde pas trop d'importance, heu, à leu à leur jugement. Donc ça serait une bonne idée, ouais, peut-être, de voir, heu, sur Facebook, hem, s'il y a pas un groupe, heu, qui regroupe des gens comme moi. Alors pas forcément sur dans ce type de domaine-là. Mais c'est vrai que mmh, je sais qu'il y a des jeux de rôle aussi, comme Donjons et Dragons, ce genre de choses, qui nécessitent aussi de créer vraiment des univers bien particuliers. Et peut-être qu'eux seraient plus à même, effectivement, mmh, de de me donner une une critique constructive, en tout cas, avec des yeux, heu, d'experts et avec les yeux de créateurs et pas avec les yeux de joueurs. Parce que c'est vraiment quand même 2 exercices, ouais, complètement différents.
Mmh. D'accord. D'accord, ouais. Mmh mh. Ouais, tout à fait, mais tu mets le doigt sur quelque chose qui est fondamental, hein: c'est qu'effectivement tes amis, heu, tu décrédibilises pas leur jugement, hein, il s'agit pas de dire que qu'ils savent pas de quoi ils parlent, hein. Simplement, heu, ils sont peut-être pas investis de la même manière que toi, on va dire, dans dans cet exercice-là. Et comme tu le dis, hein, c'est c'est aussi intéressant parce que le fait de partager- alors pas forcément avec des gens qui aient, heu, exactement, heu, la même passion- mais oui par exemple, ça peut être aussi des des joueurs de Donjons& Dragons, heu, parce que c'est vrai qu'il y a des grandeur nature qui existent, hein, aussi pour, heu, pour les jeux de rôle. Heu, ça peut permettre aussi d'avoir un regard, heu, qui soit plus expert, quelque part, en tout cas qui soit habitué à à à rencontrer peut-être les mêmes problématiques que toi au moment de la réalisation, en fait, du jeu et de savoir, voilà, comment eux ils s'y prennent, heu, est-ce que, heu, tu vois, rien que pour comparer aussi les méthodes, peut-être avoir l'avis de quelqu'un de, heu que toi tu estimes chevronné. Ça te permettra peut-être, ouais, justement, de de prendre un petit peu confiance et heu, et puis peut-être, voilà, de de t'accorder aussi une certaine forme de de laisser aller quand quand vraiment le jeu, heu, en tout cas quand la conception doit laisser place aussi, heu, au côté jeu, quoi.
Bien sûr que non, ouais. Mmh mh. Bien sûr. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Ouais, su Oui. Et tu vois, en discutant avec toi, hem, je me rends compte de 2 choses différentes: c'est que dans le perfectionnisme j'ai vraiment 2- 2 problématiques qui sont distinctes, c'est-à-dire celle de de créer un jeu, heu, dont les règles sont claires, compréhensibles et logiques, heu, de pas créer de, mmh, de de, comment dire, de de fausses règles ou de choses de règles qui pourraient se contredire et qui du coup, heu, créeraient pas un jeu fluide ou des règles qui soient réalistes aussi, et et app applicables à ce que je fais. Donc il y a cette partie-là, hem, qui est l un perfectionnisme poussé à l'extrême, puisque je dois imaginer, heu, chaque cas de figure, hem, et chaque et chaque éventualité pour, heu, pour fermer un petit peu les règles et et créer un un univers le plus le plus fluide possible. Et il y a la partie un petit peu fun, heu, il y a la partie marrante où, hem, on est là pour jouer quand même, bien sûr, hem, et et le but c'est aussi de s'amuser, c'est aussi de rire, c'est aussi de créer des souvenirs et, mmh, j'ai un petit peu cette pression du perfectionnisme-là, hem: certes de faire un jeu qui soit, heu, cohérent, mais aussi de faire un jeu qui soit marrant, qui laisse des souvenirs et et et qu'on dise pas juste, heu: «Ouais, ouais, ouais, c'était bien. Non, non, ça va, c'était bien. Heu tu pourrais me passer le beurre, s'il te plaît?» Voilà, heu, de de laisser toujours, heu, u une trace de plus en plus importante au fil des jeux, hem, ça, j'avoue que j'ai pas mal de projets qui sont tombés à l'eau parce que justement, heu, j'avais peur que ce soit pas assez bien, heu, que et et que ça plaise pas, heu, en comparaison peut-être des autres ou de de d'autres choses que qu'ils peuvent faire, quoi.
OK. D'accord. Mmh. Mmh, je vois, ouais. Mmh mh. <chuckles> Ouais, d'accord. Bah, écoute, en tout cas, je sens une véritable passion, hein, et de une, heu, on va dire, heu, tu es très dédiée à ce que tu fais. Et heu, et c'est quelque chose qui est, heu, qui est vraiment louable, hein, parce que, heu, en l'occurrence, tu t'investis vraiment à 100 %. Heu, comme tu le dis, en plus, c'est pas simple parce qu'il y a l'aspect, effectivement, peut-être plus structuré, cohérent, où il faut que les règles, en interne, fassent du sens. Mais, en même temps, il faut pas que ça étouffe peut-être une spontanéité qui est nécessaire pour, heu, s'amuser aussi. Donc, heu, c'est un petit peu un exercice d'équilibriste, heu, que que tu décris. Et heu et je sais pas si, peut-être, tu as déjà pensé aussi à, mmh, à pourquoi pas créer ou écrire un petit peu à plusieurs? Est-ce qu'il y a des personnes dans ton entourage, heu, heu, dont tu vas estimer l'avis et qui, heu, qui peut-être, justement, vont permettre aussi de, mmh, de alors peut-être pas de changer un petit peu ce que tu as fait, mais en tout cas de donner un point de vue qui puisse te te permettre de te rendre compte, peut-être, de: «Ah, ça ça peut être, heu, peut-être rigolo, justement» ou: «Ça peut être un angle intéressant». Heu? Peut-être des personnes comme ça autour de toi?
Mmh. Exactement. Oui. Ouais. Ouais. Mais Oui, c'est vrai que j'ai une amie à moi, heu, on s'en amuse souvent, mais on on fonctionne de la même façon dans nos nos nos structures de pensées sont les mêmes. Souvent, on finit les phrases l'une de l'autre sans trop s'en rendre compte. Mais parce qu'on pense de la même façon et qu'on a le même vocabulaire. Hem et c'est vrai que ça pourrait être une aide, peut-être, heu, si jamais je lui soumettais à elle. Alors, c'est pas que j'estime plus son avis, mais comme je sais qu'elle comprend plus facilement ce que, moi, je veux exprimer parce qu'elle a la même structure de pensée que moi. Hem, ça pourrait être, heu, un un avis qui est, heu, qui est important et et qui pourrait, heu, et qui pourrait un petit peu lever ses craintes, heu, et puis m'aider aussi, peut-être, finalement, à à à ajouter un peu de à ajouter un peu de contenu. Heu, j'ai toujours un petit peu de mal à me dire que je suis pas 100 %, hem, alors responsable, c'est pas le mot, mais 100 % l'auteure, heu, de ça parce que j'aime bien attribuer les échecs, heu, à moi-même, heu, et pas à avoir à les «reprocher» entre guillemets, à quelqu'un d'autre. Et j'aime aussi m'attirer, heu, toute la gloire de quelque chose, heu, heu, qui marche bien, heu, sans sans avoir à à la partager. Hem. Mais c'est vrai qu'il y a quelques projets que j'aimerais bien reprendre. Heu, notamment, j'avais envie de faire une chasse aux trésors géante. Hem, un truc qui implique, heu, 20-30-40-50 personnes, avec plusieurs lieux, heu, et c'est vrai que ma volonté de faire un truc qui soit au top, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes, hem, m'a fait un petit peu abandonner ce projet-là. Donc, peut-être que si je le ressortais et que j'en discutais avec elle, heu, ça serait un moyen aussi de voir, heu, ce qu'elle, elle, en pense et et et m'aider, quoi.
Mmh mh. OK. Mmh. Ouais. <chuckles> <chuckles> OK. Bien sûr. Et puis alors, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est, heu, c'est pas parce que, voilà, tu as un regard extérieur qui te permet aussi, peut-être, parfois, de rebondir, hein. C'est un peu le même procédé que qu'utilisent, tu sais, les créatifs, heu, dans la pub, hein. Donc, ça va être de de communiquer un petit peu, de se renvoyer la balle et puis de d'échanger des idées comme ça. Et en fait, ça ne veut pas dire que tu seras pas, heu, l'auteur aussi, hein, de de de ces jeux, heu, c'est juste, voilà, peut-être essayer de d'avoir quelqu'un qui, heu, qui contribue aussi dans une certaine mesure. Et et qui te permettent de te de te rendre compte toi, heu, de ce qui fonctionne un petit peu avant le jeu. Mais, heu, il s'agit en aucun cas de s'attribuer, heu, un petit peu les mérites de ce que, toi, tu as fait, hein, parce que ton investissement est énorme et heu, et en tout cas, tu peux être fière de toi.
Mmh. Oui. D'accord. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, bah, écoute, heu, ça m'a donné envie de ressortir, heu, mais ça cette chasse au trésor, heu, de mon sac. Donc, heu, je pense que je vais envoyer un message, heu, à ma copine, heu, pour voir un petit peu ce qu'elle en pense et et et si elle peut m'aider sur le sujet. Donc, heu, merci beaucoup pour tous ces conseils, heu, c'était c'était très intéressant.
Mmh mh. Bah, écoute pas de souci, hein, en tout cas, et bon courage pour ce projet, heu, ça a l'air vraiment génial.